Actually parang ano, eh, madami, eh, kasi dati eto pa, parang ano lang siya fun fact lang ng buhay ko <chuckles> kasi dati hindi kasi ako kumakain nung raw me raw meat ng fish parang gano'n. Ta's dun kasi may kakahuli na fish na ano talaga kinain ko siya, <chuckles> eh, akala ay hindi parang feeling ko kasi no'n parang hindi siya okey parang gano'n. Pero nung na-try ko na pala siyang sarap pala. Ta's na-realize ko na ano, all this time sinasayang ko pala yung mga times na may mga masasarap na pagkain dun sa <chuckles> harapan ko kasi akala ko nga hindi siya okey sa kalamnan ko parang gano'n. Pero, nung mga time na yun na-realize ko na, hmm, maganda palang mag-explore din kumbaga, mag-explore ka din ng mga pagkain kaya nga tama yung sinasabi nila na, "Don't ew my," ano "yum." Kasi parang yung quote na yun sinasabi na, as long as hindi mo pa nata-try yung isang bagay 'wag mong sabihin na parang hindi masarap ganito, i-try mo muna, parang gano'n. Yes.
Mm. Mm. Oo. Oo. Oo, totoo yung sinabi mo. So
Hmm.
Ah, nabanggit mo kanina about dun sa family, back tayo dun sa family 'no. So mas naging
Hmm.
Ah, yung bonding sa family. So, ano naman yung nagpa nagbago? Nagbago ba ang relasyon mo sa pamilya, kaibigan o sarili mo? Pagkatapos mo pagkatapos ng experience mo na iyon? May mga ka halimbawa ka ba?
Actually ito. Another fun fact na naman 'to <chuckles> do'n sa travel namin. Do'n sa travel kasi na 'yon, nakisaling pusa lang ako, <chuckles> so yung mga kasama ko mga pamil buong pamilya ng pinsan ko, ta's buong pamilya ng mga kaibigan namin gano'n. So, parang ako salingkit kit lang.
Hmm. Ah, so halo hindi talaga kumbaga hindi siya yung as in na full family. Meron ng mga, family at saka mga kaibigan?
Oo. Oo, naging salingkit kit nga lang ako. <chuckles> Oo, nakisali-sali lang ako kumbaga. Hmm.
Okey din 'yon.